Hey du, ich habe da mal 'ne wirklich spannende Frage. Sag mal, wie bleibst du denn eigentlich langfristig beim Lernen motiviert?
Ähm, also, es ist total unterschiedlich. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich Tage habe, wo ich einfach mich super viel und gut konzentrieren kann und Bücher lesen kann und bei Vorlesungen zuhören kann und, ähm, an manchen Tagen nicht so gut. Ähm, und ich glaube, bei mir ist es voll abhängig, wie ich auch den Tag anfange.
Mhm. Ja. Okay. Also, es ist wirklich so, sage ich mal, wie der Tag gestartet ist, so zieht sich das dann auch so durch den Tag durch, wie motiviert du dann letztendlich bist?
Ja, voll. Also, ich bin eher generell so 'ne Morgenperson. Also, ich kann mich einfach besser konzentrieren am Morgen. Das heißt, wenn ich da schon mal irgendwie mit dem richtigen Fuß aufstehe, sozusagen, ähm, dann ist das viel besser und das versuche ich dann auch irgendwie langfristig in mein Studium so einzubetten.
Mhm. Okay. Ja, so habe ich jetzt gerade richtig verstanden, du studierst dann jetzt aktuell? Und, ähm, gibt's denn da irgendwelche Methoden, dass du dann auch mal ich meine, man hat ja sicherlich dann auch Vorgaben, wann, wie viel du gerade auch lernen musst, äh, wie du dann dich konkret auch mal motivierst dafür?
Mhm. Ja, also, wir haben schon auch Vorgaben und wir haben viele, also d in meinem Studium gibt es sehr viele, ähm, Zwischentests, ähm, ständig eigentlich, was mich natürlich auch, sage ich mal, langfristig motiviert, also, zwingend. Ähm, und das hilft mir auch. Also, mir hilft Struktur zum Beispiel ungemein, und ich bin auch eigentlich relativ froh, dass wir diese Tests haben, damit diese Endexamen dann einfach nicht so überwältigend sind.
Oh, okay. <chuckles> Ja. Okay. Also, ist es praktisch so, dass dich, ähm, ich sage mal, der Druck von diesen kleinen, ähm, Prüfungen, die du immer wieder zwischendrin hast, so 'n bisschen auch die Motivation letztendlich hochhält für dich, oder wie verstehe ich das?
Ja, total, total. Also, sowas und, ähm, was ich auch für so Methoden habe, ist, dass ich meine Art Information aufzunehmen, versuche, relativ viel so zu wechseln. Also, manchmal lese ich, manchmal schreibe ich dann selber mehr. Ich arbeite auch viel dann irgendwie an, ähm, Modellen und so, oder ich male mir selber Sachen auf oder, ähm, sage sie eben laut vor.
Mhm. Okay. Verstehe, verstehe, dass ich das so mit dem mit diesen Lernkontext auch so 'n bisschen vom Studium besser verstehe. Was, äh, studierst du aktuell? Oder welche Fachrichtung ist das?
Ähm, Humanmedizin.
Humanmedizin, ah, krass. Okay. Na ja, gut, da da arbeitest du dann ja wahrscheinlich ganz, ganz viel mit Modellen, mit den Theorien auch dahinter, ne? Wo du dich erst mal mit auseinandersetzen musst und wahrscheinlich auch ganz, ganz viel auswendig lernen musst, oder?
Mhm. Ja, total. Also, ich finde aber das Auswendiglernen eigentlich, ähm, lassen sich die meisten Sachen ganz gut erklären, wenn man sie versteht.
Mhm.
Und es macht halt viel mehr Spaß, wenn man's versteht und es herleiten kann. Und dann bleibt es bei mir halt auch deutlich länger einfach hängen, als wenn ich einfach nur irgendwelche Wörter auswendig lerne.
Na ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also, es sind so ich kenne es natürlich jetzt nur von von Erzählungen, sage ich mal. Aber das sind ja wirklich Mengen, die man da auswendig lernen muss, das kann man sich ja meist als Außenstehender gar nicht so richtig vorstellen. Hm, wenn du jetzt so, sage ich mal ich sage mal, 'n neues Modul anfängst, äh, im Studium und da dann irgendwie was lernen musst. Wie gehst denn da ran? Ist das dann, sage ich mal, oh, dass dich das am Anfang dann erstmal erschlägt, oder ist dann wirklich einfach Step für Step?
Ja, ich glaube also, wirklich dadurch, dass wir diese ganzen Prüfungen haben, ähm, muss ich das Step voll also, S Schritt für Schritt machen und, ähm, wir also, jetzt zum Beispiel mein neues Modul ist Physiologie und ich habe mir jetzt erstmal so 'n bisschen 'n paar Seiten durchgelesen in dem Buch, ähm, und dann schaue ich mir dann zu da immer solche, ähm, potenziellen Examfragen an, dass ich weiß, okay: „Wie tief fragen die das überhaupt, wie dolle muss ich in die Materie gehen?“
Mhm. Ah. Ah, also, das das weißt du auch vorher schon, wie wie die Fragen so ungefähr gestaltet sind? Mhm.
Ja, ja, ja, auf jeden Fall. Das kann man schon auch allein durch Erzählungen und so, äh, sich ganz gut eigentlich erahnen und wir haben dann auch so, ähm, viele Bücher, die wir einfach im Unterricht benutzen, oder da, wo wir unsere Experimente notieren. Ähm, ja. Also, das macht auch spaß, finde ich.
Okay. Okay, okay. Also, ist dann natürlich halt die die Motivation beim Lernen letztendlich auch viel mit Spaß gekoppelt. Wenn's jetzt also, ich gehe jetzt mal davon aus. Du hast dich für das Studium ja auch entschieden, weil du letztendlich spaß an der Materie hast, ne?
Mhm. Ach, ich weiß nicht, das ist schon auch so sehr persönlichkeits äh, unterschiedlich. Also, ich persönlich brauche schon Spaß dabei. Äh, weil ich so glaube ich gepolt bin, aber ich kenne, also, gerade hier im Studium auch genug Leute, die einfach wirklich 12 Stunden durchlernen können und einfach nur auswendig lernen, auswendig lernen, auswendig lernen. <chuckles> Ähm
Mhm. Okay, krass. Also, die jetzt l letztendlich die Motivation einfach nur im Lernen sehen und gar nicht dann einfach a sagen: „Okay, komm, das ist jetzt mein Ziel.“ Äh, das das, äh, jetzt den kleinen Zwischenstep, sondern einfach, „Ich muss das jetzt einfach machen und dann ist es hinter mir.“
Ja, ich glaube schon viele. Also, ich kenne halt auch genug Kandidaten, die 3 Tage vorher anfangen. Ich manchmal auch, aber dann, äh, macht das natürlich keinen Spaß. Dann klickt man sich durch die Ankis durch, ähm, aber ja, um halt langfristig motiviert zu bleiben, funktioniert das natürlich nicht. <chuckles>
<chuckles> Ja, gut. Das stimmt wohl, ne? Das das ist so 'n Thema. Also, bei dir ist es natürlich dann schon eher das Interesse, ne?
Ja, ich glaube schon, dass das meiste also, manchmal klar muss man sich auch durch so Themen, die man eben nicht mag, irgendwie durchquälen. Aber, ähm, eigentlich kriegt man auch die langweiligsten Themen irgendwie so umgebaut, dass die eigentlich schon spannend sind, finde ich.
Okay. Ja, also, was ich total spannend da jetzt gerade fand, den Punkt. Du meintest ja auch, d du machst das jetzt nicht immer. Aber so ab und zu kommt's dann ja auch dann doch mal vor, wenn du kurz vor 'ner Prüfung stehst, so 3, 4 Tage vorher, dass du vielleicht dann doch erst dann so richtig anfängst zu lernen, ne? Dann ist ja wahrscheinlich auch wirklich Stress mit dahinter, ne? Wie wie gehst 'n damit um?
Mhm. Ähm, eigentlich bin ich nicht wirklich so 'n stressgetriebener Mensch. Ähm, klar, dann zwingt man sich mehr und man lernt mehr Stunden. Aber ich bin jetzt nicht so also, bis auf einmal, da habe ich mir richtig Stress gemacht, aber sonst mache ich mir eigentlich jetzt nicht vor Klausuren so dolle Stress oder es gibt ja auch super viele Leute, das kennst du sicher auch, die halt dann so Prüfungsangst haben, dass sie vorher nicht schlafen können oder so.
Okay. Ja, absolut, ne? Das ist ja, äh, häufig so 'n Thema, dass einen der der Stress dann so blockiert auch, ne? Das deswegen finde finde ich das so so spannend, dass da Leute so gut mit umgehen können, dann wirklich <chuckles> vor so wichtigen Prüfungen dann teilweise auch erst so 3, 4 Tage vorher anfangen zu lernen. Habe ich echt immer, äh, au Respekt und, äh, denke mir immer: „Wahnsinn, wie man das so durchziehen kann.“ Aber du meinst, das ist jetzt bei dir eher die Ausnahme, das so zu machen, oder?
Ja. Mhm. <chuckles> Ja, ich glaube, ich habe das, ähm, relativ ja genau, also, ich mache das nur, wenn ich irgendwie wirklich gar keine Motivation f finde vorher. Und ich glaube, ich stresse mich auch nicht so, weil ich, ähm es kommt ja immer drauf an: Was hat man zu verlieren. Und bei uns gibt es die Möglichkeit in Retakes zu gehen, also das Ganze nochmal zu machen, äh, eigentlich immer. Und, es ist jetzt eigentlich, ähm deswegen habe ich da nicht so so 'n Stressgefühl, glaube ich, weil ich weiß, okay, eigentlich, wenn ich es wirklich nicht verstanden habe, ist es gut, dass ich es dann nochmal mache.
Okay. Okay und, äh, bist du, sage ich mal, auch schon in die Situation gekommen, dass du dann wirklich so 'n Retake nochmal nehmen musstest, äh, dass du halt einmal irgendwo durchgefallen bist und dann so praktisch nur noch einen finalen Versuch hattest.
Ähm, also ich äh, ich bin nie an den Punkt gekommen, wo ich nur noch einen finalen Versuch habe hatte, aber ich habe schon mal so 'nen, äh, Retake machen müssen. Und, ja, es ist auf jeden Fall unangenehmer. Man man stresst sich natürlich viel mehr, weil man eben was zu verlieren hat, ähm, ja, das machts jetzt auch, finde ich, mit dem Lernen, für mich, nicht einfacher, unbedingt.
Mhm. Ja. Na, das kann ich mir gut vorstellen, also, wenn dann wirklich der Stress da ist, ne, wenn man entspannter rangehen kann und sagt: „Hey, ich, äh, habe jetzt letztendlich eh noch 'nen Versuch.“ Dann ist man ja doch nochmal 'n Stückchen weit entspannter, aber wenn man es einmal schon nicht geschafft hat, dann wächst ja so 'n bisschen auch die Angst, die dahinter steckt halt letztendlich, ne? Aber hast du denn da auch, sage ich mal, dann s spezielle Rituale oder auch Tagesabläufe, jetzt, wenn du halt einerseits vor der Prüfung stehst, aber auch andererseits dann, wenn du dann die Prüfung geschafft hast, um dann halt auch wieder runterzukommen.
<giggles> Hm, also vor den Prüfungen, ja. Ich ich glaube, das, was ich gesagt habe ich versuche mich irgendwie zu strukturieren, möglichst früh anzufangen, also auch am Tag morgens sozusagen und
Mhm. Okay, also stellst du dir dann auch bewusst 'n Wecker, dass du dann halt dran sitzt, oder wie machst du das?
Ja, also ich wache eigentlich immer früh auf, ähm, weil mein Fenster relativ also, ich habe 'n relativ großes Fenster sozusagen. Und das die Sonne weckt mich sowieso früh morgens auf.
Mhm. <chuckles>
Aber, ähm ne, und dann versuche ich irgendwie auch irgendwas zu machen, bisschen mit der Energie was anzufangen.
Okay, ja, spannend.
Und nach 'ner Prüfung, ich glaube, wir, ähm, genießen das Leben dann einfach total. <giggles>
<laughs> Also mal
Also, äh, irgendwie wir wohnen am Strand alle und, ähm, das heißt, es geht dann erstmal zum Strand. Das motiviert natürlich auch, dass man so 'ne Belohnung bekommt.
Ja, so richtig schön. Grad wenn man dann so 'ne Gruppe hat, mit der man das dann so zusammen erleben kann und dann schön an den Strand, dann das mit so positiven Erlebnissen letztendlich abzuschließen, ne? Das das macht, glaube ich, ganz viel aus, dass man halt irgendwann dann auch aus diesem Prüfungsstress und aus dieser bewussten Zeit des Lernens vorher auch irgendwann mal ausbrechen kann.
Ja, total. Also, man merkt das auch total in der Charakterveränderung der Menschen, dass sie einfach super angespannt sind und nicht mehr viel über andere Themen reden und einfach sehr in sich zurückgekehrt sind. Und dann nach der Prüfung ist, ähm, man wieder sich selbst.
Mhm. M merkst du das denn auch, sage ich mal bei dir selber die die Veränderung? Also, du meinst zwar, du bist zwar relativ entspannt, immer davor, aber verändert sich dein Charakter dann trotzdem, weil du weißt: „Hey, die Prüfung steht an, ich muss mich jetzt konzentrieren und lasst mich doch alle mal so 'n bisschen in Ruhe.“ Oder bist du dann doch eher gelassener dabei?
Ähm. Ach, ich glaube, ich nehme das Leben schon sehr mit Humor. <chuckles> Also, ich nehme das Leben an sich nicht so e so dolle ernst immer oder mich selber. Deswegen ist es, glaube ich, ähm, jetzt nicht so ausschlaggebend. Aber klar, jetzt so 1, 2 Tage vorher oder so bin ich jetzt auch nicht mehr so am feiern, sondern einfach nur halt am Lernen, aber, ähm, ich glaube, ich bin, ja, schon sehr entspannt.
Okay. Mhm. Ja, das ist ist, äh, äh, 'ne wirklich gute Eigenschaft, dass man da dann, äh, gelassener mit umgehen kann, weil, äh, ich weiß es jetzt persönlich nicht, wie lange geht das Studium insgesamt? Das ist schon relativ lang, ne?
Ja, das deswegen. Also, es geht nicht anders, finde ich persönlich. Also, ich mache das jetzt 6 Jahre. Und dann muss man ja noch den Facharzt machen. Nochmal 5, 6 Jahre, je nachdem. Also, wenn man jetzt anfängt, jetzt schon so gestresst zu sein, das hört ja nie auf.
Ah, Wahnsinn, mhm. Ja, ja, ja, genau, ne, deswegen. Also, ich finde das ist 'ne total schöne Eigenschaft, zu sagen: „Hey, komm, ich, äh, bleibe da jetzt entspannt bei.“ Äh, und das n da einfach die Zeit klar. Man ist, denke ich auch froh, wenn es dann irgendwann vorbei ist. Aber auch diese Zeit des Lernens einfach so hinzunehmen einfach und zu sagen: „Das ist jetzt halt so,” und, dass man sich nicht zu sehr davon stressen lässt, ne?
Mhm. Ja, und ich finde, das ist auch schon ähm, also, ich bin schon sehr dankbar, dass ich das machen kann. Und auch, dass die Universität einem sozusagen die Möglichkeit gibt, seine Zeit selber einzuteilen und eben viel Freizeit zu haben. Und, ähm, das hat man halt einfach, wenn man Vollzeit arbeitet, gar nicht, 0. Und deswegen schätze ich das schon auch sehr, sehr wert, dass man so viel Freiheiten bekommt mit dem Lernen.
Ja, absolut. Mhm, ja, das ist wirklich schön zu hören, dass das auch so gut klappen kann, weil man hört's ja dann von anderen Studenten immer wieder, wie stressig dann diese Zeit doch sein kann. Und, äh, ich glaube, das ist schon 'ne sehr gute Herangehensweise, die du da hast, äh, um das Studium letztendlich dann auch zu meistern, gerade mit so 'ner langen Zeit, ne?
Mhm. Ja. Ach, das ist aber trotzdem stressig. Also, ich will das jetzt nicht so, äh, blumig darstellen. Also, es kann auch schon echt stressig sein. Und ich studiere auch im Ausland, das ist vielleicht auch nochmal 'n Unterschied, ähm, zu den Leuten, die jetzt in Deutschland studieren.
Mhm.
Ähm, aber
Hm, w darf darf ich fragen, äh, wo du studierst?
in Bulgarien, in Warna.
Ah. okay, okay. Alles klar. Na, da gut. Aber ich denke, am Ende des Tages ist ja dann der Inhalt trotzdem sehr ähnlich, der vermittelt wird. Und diese Menge, die man lernen muss, die die steht ja einfach so da, ne? Also, da kommt man ja am Ende nicht drum herum. Also, es ist schon schon stark 'ne 'ne Einstellungssache, die man persönlich hat. Aber, das ist, äh, wirklich schön zu hören, dass du da, äh, so entspannt rangehst. Ähm, und tatsächlich finde ich es auch 'ne gute Herangehensweise, um dann wirklich halt langfristig dann motiviert zu bleiben beim Lernen, ne? Also, äh, gerade bei dir so lange Zeit 6 Jahre 11, Jahre am Ende des Tages, wo man immer und weiter weiter lernen muss, dass man einfach mal 'n bisschen entspannter daran geht und sich nicht zu viel Druck macht.
Mhm. Mm. Ja, ich hoffe, das bleibt so. <giggles> Mal schauen, <giggles> wie ich das Ganze in 2, 3 Jahren sehe. <chuckles> Ja, aber s so lange
<chuckles>
Mal schauen. <chuckles>
Ja, aber da da das, so wie du jetzt aktuell klingst, klingt das sehr optimistisch und, äh, ehrlicherweise glaube ich, wenn du das so beibehältst, dann, äh, wird das auch super laufen. Also auf jeden Fall vielen, vielen Dank für den tollen Einblick. Ich fand das spannend, äh, gerade bei solchen Studiengängen, die man von außen betrachtet, immer so wahnsinnig komplex, äh, ja, wahrnimmt und, äh, die sind's ja auch auf jeden Fall. Ähm, aber dass man dann auch mal hört, hey, wenn man einfach mal 'n bisschen gelassenerer da rangeht, dann klappt das auch schon alles. Äh, ich finde, das macht auch anderen Mut.
Ja, freut mich, freut mich voll zu hören. Danke für die ganzen Fragen.
Ja, sehr gerne, ne? Mach's gut.
Tschüss.